Hallo. Na, wie geht's dir?
Ha Halli, hallo, hallöchen. Och, äh, eigentlich ganz gut. Das Wetter ist richtig gut bei uns also, seit gestern tatsächlich also, wir haben uns ja gestern nicht gesprochen und es ist, äh, richtig warm. Also, wir haben 25 C.
Wie geht's dir? Gut. Super. Ja. Mhm. Schön. Gehst n Ah ja, Wahnsinn. Richtig Sommer, Mensch du.
Ja. Wobei, ei ja, also das ist richtig, richtig toll, weil also, auch gestern, als ich dann rausgegangen bin, ich habe das wirklich geni genossen.
Klasse. Mhm. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich. Hast du heute noch was vor? Willst noch 'n bisschen rausgehen auch?
Und ja, also Äh, ich muss noch einkaufen gehen, aber das mache ich erst heute Abend wahrscheinlich. Und, ähm, ja, ähm, und ansonsten das Blöde ist ja, mein Freund, äh, und ich haben ja 'ne Fernbeziehung und deswegen sitze ich dann meistens eher vorm Laptop <chuckles> an solchen Tagen. Dann kann ich ich ja, ich kann leider nicht rausgehen. Also, weil, ähm, wenn's jetzt ähm, also wenn wir zusammen sind, dann gehe ich total gerne auch raus mit ihm und wir machen auch die ganze Zeit Sachen und, äh, das ist das ist so das Gute an ihm auch, dass er alles mitmacht im Grunde genommen.
Ah ja, ja. Mhm. Ja. Ja, richtig. Ja, kann ich auch verstehen, ja. <chuckles> Ne. Hm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, schön. Machst du ihm dann zeigst du ihm auch so 'n so 'n paar Kindheitserinnerungen dann auch, wenn er in Deutschland ist?
Mm, teilweise ja. Also
Ja.
ja, wo äh, wobei das geht halt also, er ist immer nur im Winter jetzt in Deutschland gewesen und das ist dann natürlich 'n bisschen schwieriger leider. Ja, aber, ähm, tatsächlich hat er mir in Ohio dann so 'n bisschen mich an Kindheitserinnerungen erinnert und zwar als ähm, als ich im Februar da war, hatten wir ja - 10 C oder so. Und dann gab's Schnee. <chuckles> Und ich finde, es ist so eine Sache, die mich wirklich an meine Kindheit erinnert das ist wirklich Schnee, weil's das danach einfach nicht mehr gab. Also, es gibt keinen Schnee mehr so in dieser Art und Weise bei uns, sondern
Ach, okay, alles klar. Ja, ja. Mhm. Wa hast du so 'n paar Sachen? Ja. Aha. Ja. Aha. Ach, schön. Mhm. Ja. Mhm. Ach, okay, ey echt? Wahnsinn. Da hat sich das so verändert jetzt auch. Mhm.